Sag mir, welches Jahr beschreiben wir dabei?
Äh, ich muss 3, 3 bis 4 Jahre alt gewesen sein, also Anfang 2000er, ähm
Okay, kay Okay, anfangs so im nach Millennium sozusagen. Okay. Okay. <chuckles> <chuckles> Ja, okay.
Genau. Und meine Eltern haben versucht, die Hütte zu bauen. Das Gras ist natürlich dadurch gewachsen, weil das hatte einfach keine Priorität und dann sieht man mich so als halben Meter in diesem 1/2m hohen Gras stehen, einfach nur, wie ich weine, weil ich das einfach Ich, hm ich und Natur ist, äh, schwierig. Meine Mama sagt immer, die die Natur greift mich an, und ich stehe einfach nur da und heule, weil ich will, dass mich irgendwer auf den Arm nimmt und da rausholt und meine Eltern sagen, aber so ja, genau, weil das halt auch genauso hoch war wie ich und ich natürlich auch irgendwie Angst hatte, weil ich nix gesehen habe.
<chuckles> Ja, okay. <laughs> Weil ja das Gras so viel ist. <laughs> Oh schön. Aha. vollkommen, mhm. Prinzessin passt schon wieder was nicht. Äh, ja, voll, also ich kann mir das echt ge
Und meine Eltern machen so von oben nur 'n Foto, wie ich einfach komplett hilflos, äh, dastehe und weine und erfreuen sich daran. Ja, genau. <chuckles> Und sie hatten einfach keine Nerven mehr dafür und haben mich einfach weinen lassen. <chuckles>
Äh, <laughs> äh, kann ich voll verstehen, aber kann ich echt wirklich mega, äh
<chuckles> Ja. Aber wenn man dann so so schaut, was sie so aus dem Garten gemacht haben in den 20 Jahren, ist das wirklich verrückt.
Ach, Mann. Und ist das jetzt mit der Natur immer noch so verblieben, oder <chuckles> Echt, das wu <chuckles> Äh, das aber ich meine, das wundert mich, dass du da jetzt so bist. Aber irgendwo passt es auch, aber ich weiß nicht. Ich hätte das irgendwie echt anderswo, äh, irgendwie gedacht, ja.
Ja, also mein meine Mama macht heute noch Witze, wenn ich bei ihnen bin zu Besuch und, äh, 'ne Wespe kommt wieder und 'ne Spinne kommt wieder und irgendwelche Krabbeltiere auf mir. „Ja, die Natur greift das Kind wieder an. Wir kennen's ja.“ <chuckles> Ah, ne.
Aber eine Prinzessin durch und durch. Ey, zu recht ich zu recht. Ich meine, ich habe selber 2 Töchter und so weiter und, äh, ich weiß, wie ein Papas Herz schlägt und, äh, ja, ihr seid einfach unsere Prinzessinnen. So ist es einfach. <chuckles> Auf alle Fälle tut ihr das. Hey, das war mir wieder mal ein ein Vergnügen, Mann und, äh
Ja, so bisschen in manchen Aspekten, ja. <chuckles> Ja. <chuckles> Und wir bleiben das auch. <chuckles> Danke, ebenso.
ähm, hat mich sehr gefreut, äh, deine Ansichten und die Prinzessin jetzt ein bisschen kennenzulernen, und ich denke, wir sprechen uns definitiv nochmals. Ich würde mich freuen. Pass auf dich auf. Tschau.
Ja. <chuckles> Ja, bestimmt. Ebenso.

Absolut, absolut. Das kann nostalgisch sein, nicht wahr? Äh, vollkommen.
Ja. Hab bin da auch ganz oft da hoch und habe mir dann die ganzen Fotos angeguckt und habe mir die ganzen Fotoalben angeguckt und war so: „Okay, ja, das muss das und das Jahr gewesen sein. Da waren wir da und da im Urlaub und das ist die und die Hochzeit und die und die Familienfeier.“, und das ist schon verrückt, wie sich auch alle dann verändert haben.
Hey. Vor allem ja. Absolut, wie die Zeit vergeht und so was, ne, und das ist, äh ja, und sag mal, hast du die Alben jetzt noch nicht alle fertig?
Ja. Äh, ne. Ne, ne, das ist schön das Projekt von meiner Mama. <laughs>
Ah, okay, okay.
Die hat das jahrelang schleifen lassen und jetzt darf sie das selber ausbaden. Ich
<chuckles> Jetzt bin ich dafür.
Genau, und ich gucke dann nur mal durch, was sie so in welchem Jahr sie angekommen ist.
<snorts>

Ah, okay. Und wahrscheinlich nur deine. <giggles>
Ne, alle, alle. Also
Okay. Hast du noch mehr Geschwister?
Äh, ne, also ich bin Einzelkind, aber ich bin auch die die Jüngste in der Familie, auch von den Enkelk Ja.
Oh, okay. Oh, Papas Liebling, Einzelkind und na ja, da kann ja nix mehr schiefgehen. <chuckles>
Genau, ähm, ich sehe dadurch dann halt auch so die Entwicklung von meinen Familienmitgliedern, von meinen Cousins, von meinen Cousinen, Tante, Onkel, Oma, Opa, wie die sich alle so in den letzten 20 Jahren verändert haben.
Glaube ich dir. Glaube ich dir. Mhm. Würdest du sagen positiv oder negativ?
Hm.
<laughs> Ernsthaft, da musst du so lange bei Opa, Oma so lange überlegen, Mann, du bist ja echt krass, ey. Ist nicht schlecht, gefällt mir. <laughs> Ich muss so lachen.
Hm. <giggles> Ich, hm ich glaube, sie sind alle etwas eigensinniger geworden, aber ich glaube, das kommt dann auch einfach mit einem gewissen Alter. <giggles>
Äh, bist du immer so direkt? <chuckles> Okay. Du versuchst, n so direkt zu sein oder nicht?
Äh, Ich versuche es tatsächlich. <giggles> Ich ver ich versuche, äh, die Direktheit beizubehalten, auch w w wenn ich weiß, dass vielleicht viele Menschen nicht damit umgehen können. Also, ich versuche das dann immer situationsabhängig zu machen. Im Job lieber nicht, da denke ich mir dann lieber meinen Teil, das ist manchmal besser bei Vorgesetzten
Oh Mann, okay. Definitiv, definitiv.
aber sonst bei Freunden, finde ich, braucht man das einfach.
Hey, ich teile da ich teile da deine Meinung vollkommen, und auch ich bin einer, der der der lieber die Direktheit begrüßt und zu schätzen weiß, aber letzten Endes ist es wirklich so, äh, äh, dass es, ja, ne, keine Ahnung, heutzutage nicht alles so aufgenommen wird, äh, und da da ist vielleicht ein bisschen Diplomatie <chuckles> gar nicht so verkehrt, was ich gar nicht so drauf habe. Aber du bist ja echt du lässt ja hier echt, Wahnsinn. Ich bin ja so froh, dass die Opa, Oma jetzt grade nicht dabei sind in dem Gespräch. <laughs> Okay, hey
Ja. <chuckles> Ja. <chuckles> Okay. <giggles> <laughs> Ach, ich glaube, die wissen das. Ich denke, das habe ich auch zu Familienfeier schon mal verlauten lassen. <giggles>
Aha, das wollte ich grad sagen. Dir traue ich alles zu. Du bist das Jüngste Kind, Papas Bel na ja, die ganzen Faktoren und dann auch noch frech dazu und zurecht, also, äh Mhm, und bei euch halt wirklich eine <snorts> eine eine eine eine heile Familie, äh, zu haben, was schön ist. Mein Glückwunsch auf alle Fälle.
Ja. Ja. Aber ich bin halt immer die die Jüngste, die Kleine, deswegen hasst mich keiner. <giggles> Ja. Ja. Danke. <giggles>
<chuckles> Mal schauen, wie du wie wie schnell du sie kaputtmachst. <laughs>
<chuckles> Ach ne, die kennen mich alle, die können damit schon umgehen und und viele viele von denen sind halt auch genauso und dann finden sie's schön, wenn sie jemanden haben, der dann auch Kontra gibt.
Denke ich. Denke ich.

Das glaube ich, ehrlich.
Damit das Kind sich austoben konnte. <chuckles>
Äh, <snorts> hau Mann! Ich ich höre es echt an deiner Stimme schon raus fast. Ne, Wahnsinn! Äh, das ist ja, äh schön. Du du du hast definitiv eine schöne Kindheit hinter dir.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Und ich finde, das ist so essenziell und so fundamental eine absolut! Die ganze Basis eines Menschens basiert da drauf, wie die Kindheit war, finde ich, ernsthaft. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der nicht ein einen Schlag weg hatte, der keine normale Kindheit vorweist. Wirklich, jetzt ohne Wertung und ja. Vollkommen.
Ja, das prägt einen auch so extrem. Ja, ja, das stimmt. <snorts> Ja, ja. Ja, e e es es muss ja auch irgendwo herkommen, ne? Man sind ich meine, man entwickelt sich ja auch aufgrund der Erlebnisse, die man in der Kindheit gemacht hat und
S Definitiv, definitiv. Vollkommen und wenn man und wenn man wenn man, keine Ahnung, so, äh, gut aufgehoben, ähm, und, äh, ja, das das das das spiegelt sich halt, äh, defini das merkt man auch, äh, übrigens jetzt an deiner Person und was angenehm ist. Also, I lass mich dir das sagen.
da muss es ja einfach Zusammenhänge geben. Mhm. <chuckles> Sehr schön, danke. <chuckles>
Ja, auf alle Fälle, äh, und, äh, ja, ich meine, äh gibt es noch irgendwelche Geschichten oder besondere Erlebnisse zu irgendeinem anderen Foto oder irgendwas?
Ähm Es gibt tatsächlich noch ein Foto bei uns im Garten. Äh, das muss so 3, 4 Jahre davor gewesen sein.
Okay.
Als grade die Hütte a angefangen wurde zu bauen, dann war das natürlich wichtiger als zum Beispiel Rasen zu mähen oder Ähnliches.

So ist es und vor allem, wenn man weiß, wie es gemeint ist äh, ist es eh und ich bin ganz bei dir. Ich, äh, unterschreibe das sofort.
Ja.
Und, äh, ähm, ne übrigens auch ich habe me mein dieses Foto in meinem Geldbeutel. Mag vielleicht ein bisschen jetzt seltsam klingen, aber, ja, ich trage mein eigenes Foto in meinem Geldbeutel. Äh ja, weil ich's einfach keine Ahnung. Ich mich ich das gibt mir einfach ein gutes Gefühl.
Ja, f ist auch einfach wichtig. Ja, aber ist auch schön. Ja.
Und, äh, ja, we wie gesagt hey, <laughs> ich schaue mir das an und ich werde auf einmal noch mal 2. <giggles> So so fühlt
Ja, ja, genau. M m man man fühlt sich dann einfach direkt in die Zeit zurückversetzt.
Vollkommen. Vollkommen. Und ich kann mir halt das so schön vorstellen bei deinem Foto, wie du's so beschrieben hast, wie dein Vater wahrscheinlich mit dir so diese diese diese diese Karussell spielt oder so was und, äh, was machst du dabei? Schreist du oder heulst du oder ah, okay. Ja, so schätze ich dich auch ein.
Ja, ja. Äh, ne, ich lache tatsächlich. Weil, äh, Papa mit ja, Papa musste mit mir auch immer auf die Achterbahn als ich dann endlich groß genug war. Also, meine Mama hat das noch nie mitgemacht. Wir haben sie einmal mit auf eine Achterbahn gekriegt. Das war die reinste Katastrophe. Riesenrad auch eine reinste Katastrophe und deswegen musste mein Papa das immer machen.
Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. <laughs> Hey, genauso schätze ich dich ein, ernsthaft.
Und wir haben dann immer versucht, Freundinnen von mir irgendwie irgendwie in 'n Freizeitpark mitzunehmen. Boah, die sind immer alle nur einmal mitgekommen, weil ich zu viel Achterbahn fahren wollte und denen dann schlecht war und dann wollten sie nicht mehr. Und und das Foto erinnert einfach komplett so an diese Zeit, ne, jeden Sommer in anderen Freizeitpark gefahren sind.
Das glaube ich dir.